Oke, sebenernya gestur-gestur simpel sih kalau kan kita bisa ngeliat orang tersebut tuh, mmm, nyaman atau mau gak berinteraksi sama kita, kalau kita ajak ngobrol, misalnya orang itu cenderung, kayak badannya tuh condong ke tempat lain gitu ya, atau mungkin dia sering ngelihat jam, atau dia sering ngelihat handphone. Nah itu tandanya orang tersebut tuh kurang berminat nih untuk ngobrol sama kita, ya gak papa, itu sebenarnya bukan suatu hal yang kita harus, eee, bawa ke pikiran gitu, paksakan, benar, takutnya kan kepikiran, "Kenapa ya orang itu nggak mau ngobrol sama aku? Aku kurang menarik atau enggak?" Jangan terlalu dibawa ke sana kan, karena memang, mmm, pasti kita akan ketemu sama orang-orang kayak gitu, mmm, itu sebagai apa ya, belajar aja lah untuk kita lebih tahu, kalau ternyata tuh di luar sana tuh banyak orang tuh beragam dengan sifatnya gitu ya. Ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka, mungkin orang tersebut juga introvert, makanya melakukan hal itu. Jadi kan g gak bisa disalahin juga gitu. Jadi kita harus lihat hal-hal kayak gitu tuh. Kalau orangnya udah cenderung, mmm, badannya tuh, mmm, ke pintu keluar aja berarti kan tandanya dia kurang nyaman sama kita ya udah kita paling sekedar formalitas aja untuk ngobrol sama mereka gitu.
Oh, oke. <chuckles> Paksakan ya Kak, oh oke Oh, oke. Iya sih. Benar. <laughs> Benar sih benar. Oke oke. <laughs> Bener bener sih, Kak. Oke. Nah, kalau sebaliknya gimana nih Kak? Apa sih tanda-tanda orang tuh kayak malah tertarik atau bener-bener pengen gitu kita eee, sama eee, dia itu ngobrol sama kita terus gitu Kak, ada gak sih, eee, gesturnya juga gitu?
Hmm.